Ну, вроде бы мы едем вместе, но есть вещи, которые, допустим, мне неинтересны. А, всегда ли стоит и и делать это вместе, да, там, через силу? Либо, может быть, что-то не стоит посещать? Я вот каждый раз это такой вопрос для меня большой.
Ну да, действительно, вопрос может быть сложный, но здесь, пожалуй, зависит от того, насколько вам комфортно, если вы разделитесь на время. А, если супруга поймёт твое такое желание- это, наверное, будет даже оптимальным решением, поскольку каждый будет посещать те места, которые ему интересны, не будет ощущать, что он другой, скучает или уставший. Э, и это будет более комфортно. Тем более если не разделяться на целый день, а, скажем, на 1 - 2 часа, эм, где-то уйти в разные места в одном районе, например. То есть, э, скажем, она пойдёт в музей, ты неподалёку будешь где-то в кафе сидеть или на какое-то, э, другое мероприятие пойдёшь, которое тебе более интересно, чем ей. Это может быть, э, вполне уместно, да. Э, в целом было бы хорошо оставить вот такое гибкое время. То есть если что, у вас будет шанс вообще поменять планы. То есть не строить программу, э, такую, при которой обязательно всё выполнять. Потому что иногда бывают какие-то непредвиденные ситуации. Например, какое-то место может оказаться закрытым или погода будет неподходящая, ну или просто, э, возможно, вы почувствуете с супругой, что уставшие, не хотите никуда идти, и тогда немножко перепланируете свой день.
Ну да-да-да. Ну, кстати, да. Да, это, я думаю, м, полезное такое замечание по поводу пю ну и во-первых, перераспределения, в принципе, активностей. А действительно можно, наверное, что-то спланировать, допустим, в одном районе, но, м, допустим, какие-то разные мероприятия как что мне будет интереснее где-то походить, на что-то посмотреть, на ее там, например, э, оставить в какой-нибудь галерее, да, где ей будет гораздо интереснее, чем мне. И тем самым мы, м, ну так сбалансируем, да, получается, скомпенсируем немножко. И я не буду переутомляться вот эти в этом состоянии там, да, рассматривания чего-нибудь. Ам, и она получит, ну, какое-то больше впечатлений, да, от процесса. Да, наверное, это будет позитивно скажется, скорее всего, да, на нашем, э, путешествии.
Верно.